Yanına da böyle, üstüne, eee, 2 tane köfte koyardım mesela. Şimdi mesela 4 köfteye çıkardım onu. Eee, belki de bu yüzden olabilir. Eee, bir de şimdi, eee, açıkçası, eee, yani ilk yaptığımda, eee, yani ilk diyeti yapmaya başladığımda daha fazla böyle su tüketiyordum, eee, ve böyle şey, eee, ara öğün yapıyordum, eee, ama böyle işte çiğ b badem, işte çiğ fındık, eee, kuru meyve, se eee, sebze fa ya kuru meyve pardon, kuru meyve yiyordum. Ama şimdi, eee, işte kuru meyve yerine, eee, işte o şeyler yerine çiğ badem yerine, eee, açıkçası evde kendim, eee, yaptığım, ımm, atıştırmalıklardan yemeye başladım. E tabii onun içine de, mesela, rafine şeker koyuyorum ama hani çok da küçük bir şey, yani onu etkilemeyeceğini düşündüm açıkçası yani; etkiler mi sence?
Hı hı. Anla Güzel. Evet. Evet. Etkileyebilir. Şimdi aslında bütün bu anlattıklarına bakınca belki b bu beslenme düzeni, işte, kilo vermeyle ilgili motivasyon, hani, bütün bunlara belki bir bakabiliriz. Şimdi sen hani beden algınla ilgili aslında iyi hissetmiyorsun ve, hani, beden imajını değiştirmek, işte, biraz kilo vermek, daha sağlıklı olmak. İşte, ağırlık kaldırdığını söyledin, bunlar çok iyi; kas kütlenini arttırmakla ilgili. Bütün bunları yaparken aslında beslenme alışkanlığında, eee, gerçekten belki bir diyetisyenle birlikte başlamak, senin, eee, o porsiyonlarını arttırma nedenin, belki de uzun süre aç kaldıktan sonra kan şekerinin çok yükselmesi, eee, ve daha fazla yeme ihtiyacı, onun ardından atıştırmalık isteği de aslında buna bağlı olarak biraz daha böyle metabolizmanın nasıl çalıştığıyla ilgili olabilir, diye düşündürdü anlattıklarını dinleyince. O yüzden belki burada gerçekten, eee, daha tıbbi bir destek almak, bir doktor ya da diyetisyenle görüşerek sana uygun diyeti bulmak, eee, belki de salata sana uygun bir beslenme değil ya da senin için 6 öğün, eee, uygun. Eee, aralıklı oruçta 2 öğün mesela senin için yeterli olmayabilir. Bu açıdan baktığında böyle bir diyetisyenle çalışma, eee, nasıl olur? Öyle bir menüyü takip edebilir misin? Mesela iş hayatın buna, eee, izin verir mi çalışma tempon? Ne düşünüyorsun?
Evet. Doğru. Tabii. Doğru. Anladım. Doğru. Yani, aslında verir iş hayatım, eee, buna izin. Yani sonuçta, eee, diyetisyenle, eee, çevrimiçi olarak da görüşebilirim. Onun için benim bir sıkıntısı yok. Eee, ama dediğin gibi, yani, ben, eee, belki de, eee, bir doktorla, eee, veya diyetisyenle görüşmeliyim, diye düşünüyorum. Belki de kendi başıma yaptığım için bu diyeti, eee, herhangi bir değerlerimde düşme olabilir. Çünkü bazı değer düşüklüğü ya da yüksekliği
Elbette. Değil mi?